Lo que pasa es que mm, antes, cuando empecé a trabajar en lo que estoy trabajando ahora, yo trabajaba realmente solamente 8 horas al día, pero yo estaba viviendo en una ciudad muy grande, en Ciudad de México, donde, pues, siempre había algo que hacer. Entonces <chuckles> yo trabajaba de lunes a viernes mis 8 horas y sábados y domingos me la pasaba en la calle, la verdad. Iba a una obra de teatro, iba a un concierto, iba, no sé, a un museo o simplemente a pasear por un parque, una alameda, siempre ibas a encontrar que si una expo, que si una feria, que si algo, ¿no? Entonces, em, incluso a veces los jueves o viernes, que son los días que más teatro hay, a veces hasta me salía más temprano con tal de ir a a los eventos que me ganaba yo boletos, para eso, entonces. Después, pues pasó la pandemia
Okey.
y me tuve que venir a esta ciudad donde estoy ahora, que es más chica, aunque está a 2 horas de Ciudad de México, pero que no hay donde no hay nada que hacer no hay nada que hacer, entonces empecé a aumentar mis horas de trabajo, llegando a un total de, pues, si te soy sincera, eh, tengo un horario de 11 horas de trabajo.
Para ellas.
Sí. 11 horas de trabajo. Claro, tengo mis breaks ¿no? Tengo 3 breaks largos de media hora, eh, pero bueno, a fin de cuentas es un horario que tengo que cumplir donde tengo que estar conectada y todo. Entonces, me pasa mucho que cuando estoy, eh, viendo una película o o viendo o descansando, me siento culpable porque siento que no estoy monetizando mi tiempo, que yo podría estar generando dinero en ese tiempo que yo estoy ahí acostada, echando la flojera.
Claro. Entiendo perfectamente, ¿no? Quizás. Esta, digamos, nueva libertad, que te da trabajar en este como proyecto nuevo te hace pensar que tienes que ser un poquito más eficiente, ¿no?, con todos los tiempos que tienes disponibles y que si ya saliste, digamos, por la verdura o por la fruta o que si se atravesó se te atravesó, digamos un evento social, pues piensas que que es dinero perdido, ¿no? Y creo que es como gran un gran problema como de cómo estamos organizando quizás los tiempos, pero antes, digamos de todo, me gustaría poder hacerte unas preguntas y es
Y A ver.
¿Cuándo estás, digamos, en estos momentos donde te das tus breaks o o o o o genuinamente no puedes trabajar esos días por equis o ye situación, te llegan a a a ti como digamos, un torbellino de emociones o de depresión, digamos de que tendrías que estar en otro lugar, o o cómo usualmente manejas estas como situaciones sociales que pueden llegar a surgir?
Pues sí, en eso me la paso pensando porque yo tengo muy claro, por ejemplo, cuánto puedo generar, por no sé por minuto trabajado por hora conectada. <chuckles> Entonces mira, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Hoy a la hora de la comida este, me di me dijo mi suegra: "Oye, ¿podemos ir a desayunar tal día", ¿no? Pero es un día entre semana y yo tengo la flexibilidad, afortunadamente, de, a pesar de que tengo un horario, puedo decir este, no voy a trabajar tal día de tal a tal hora, ¿no? Entonces yo ya en mi mente estoy converti convirtiendo ese tiempo, que me voy a tardar en ir a un desayuno, con cuántas horas voy a tener que trabajar después, el fin de semana adicionalmente, para poder recuperar ese tiempo, ¿no? Yo soy muy metódica, llevo un archivo de todos los minutos que trabajo, todas las horas trabajadas, y sé exactamente cuánto voy a recibir al mes, ¿no? Porque, pues, a mí me pagan por mes, entonces ya estoy como, por ejemplo, ahorita como es mediados de mes, pues yo digo: "Ay, tengo el resto del mes para recuperarme", ¿no?
Okey.
Pero cuando es a fin de mes, por ejemplo, si me dicen: "Oye, vamos acá, vamos allá" yo enseguida corro a mi archivo, ¿no?, a ver de que, cuánto llevo y <chuckles> cuánto me falta. D yo siempre estoy haciendo todas esas cuentas porque ya sé más o menos, de mi presupuesto, cuánto tengo que que que ganar al mes para poder salir a flote.
Claro. Claro, sí. Y, digamos, haciendo un poquito de memoria en cuanto a cuando vivías en esta otra ciudad más grande, que tenías como todos estos hobbies de de ir al teatro, de ir al parque, de ir a a, como actividades culturales. Entiendo que en tu nuevo contexto, pues, no tienes como ese tipo de de oportunidades, ¿no?, pero, ¿no te gustaría, eh, quizás en algún punto, recuperar alguna conexión, digamos con con el mundo del arte, con el mundo, digamos, de la cultura artística? ¿No se te ha, como, llegado a la cabeza que quizás sea como una buena manera también de invertir tiempo?
No. Pues mira, a mí me encantaría, pero aquí no hay manera, o sea, la ciudad es muy pequeña y no tiene el tipo de pues, eh, actividades, variedades, eh, tenía yo cuando vivía allá, ¿no? Hay actividades, por ejemplo, no sé, la feria, eh, que pues, al fin feria de pueblo, ¿no?, de que vas, y pues hay, eh, jaripeos, juegos mecánicos, a los que no me subo, obviamente, em
Claro.
no sé, vaya, pues una feria ta tal cual, em, ahora se va a convertir en una villa navideña. El añ el año no, el año pasado no, el la semana pasada, eh, por ejemplo, había una actividad de una villa iluminada navideña, de un refugio un refugio de perritos. Entonces, eso me gust Yo la verdad, soy muy animalera. Entonces, eh, pues ahí sí, fíjate que ahí no lo dudé ni hice cuentas, dije: "Vámonos", le dije a mi marido, un primo también se nos unió, y estuvo padrísimo porque, pues, era una colecta, era una vía navideña con causa, ¿no? Entonces, pues ya ahí nosotros llevamos alimento y ahí tenían venta de de antojitos y de ponche, café de olla, y así estuvimos ahí un ratito platicando, pasándola bien, conviviendo con perritos porque de sacaron a los perritos más chiquitos del albergue para <chuckles> para poder convivir con ellos, y estuvo padrísimo, muy, muy padre, ¿no?, en en ese tipo de cosas, em, me gusta involucrarme, este, pero pues, fue una cuestión, eh, de una sola vez, ¿no?, nada más, no es algo que yo pueda hacer cada fin de semana. Este, mm, no, y la verdad es que, no además, te voy a decir otra cosa, ahorita, por ejemplo, vive conmigo mi mamá desde julio por una cuestión de salud. Entonces, también yo estoy en mi mente monetizando todo, eh, lo que pues, tengo que ganar porque aparte en Ciudad de México, eh, pues, también mi esposo tenía otro salario, ¿no?, que aquí pues no, no tiene. Entonces, por eso también es la cuestión de que, pues no, nada más, es cosa de que me enfoque en el trabajo porque soy adicta al trabajo, es porque tengo que trabajar.
Okey. Okey. Bonito. Claro, especial. Okey. Sí, es una necesidad, y creo que es muy es muy válido, ¿no?, que tengamos estos pensamientos en la cabeza porque, pues, eh, como dices, ¿no?, la el universo, la vida es difícil para nosotros, para los perritos, para para las comunidades. Entonces, pues, creo que es muy válida esta preocupación tuya. Creo que realmente estás viéndolo por el bien mayor, no solamente, digamos, por un beneficio simplemente económico, y y, primero, pues, más que nada, reconocerte, pues, estos procesos, ¿no? Porque vivir con con con digamos, con tu familia, que quizás necesita ciertos cuidados, pues modifica un montón las maneras en las que puedes como desarrollarte en el sentido de que, pues, cambian tus tus ritmos, ¿no?, quizás, entonces
Sí, claro.
Primero que nada, ¿no?, aceptar que, pues, es un es un cambio di co constante. Es un cambio difícil, pero que estás como considerando todas las posibilidades para pasarla lo mejor posible, y creo que eso no está mal.
Claro.
Pero digamos que, en esta planificación que hiciste de tus horarios, ¿fue pensando como en el mejor escenario posible, considerando, digamos, tu otro trabajo, o solamente pensaste en, digamos, los beneficios brutos que esta nueva actividad te podría dar?
No, pues, yo ando buscando trabajo por todos lados, ahorita tengo 3. Entonces, o sea, eh eh, tengo uno que es el de 11:00 horas, y todas mis horas libres, o sea, todo lo que queda después de las 11:00 horas, que es, no sé, eh, 8:00 o 9:00 de la noche, este, son otros 2 proyectos que, pues, también donde me gusta generar dinero, ¿no?, y y por eso cuando
Okey. Okey
tengo que hacer alguna otra cosa, pues sí, como que me causa conflicto, ¿no?, de decir, em: "En vez de estar aquí en mi casa viendo una película o algo", yo estoy sentada, y yo digo: "Bueno, pero es que esta hora o 2 horas, ya hubiera yo podido generar tanto", ¿no?, <laughs> o sea, me me pongo a pensar en lo que no estoy monetizando. Ese es ese es mi problema mayor. O sea, que que luego, o mi marido me dice: "Ay, este, oye, vamos a ver una película", y yo así de: "¡Chin!, yo quería trabajar", <laughs> ¿no?, yo quería generar.
Claro. Sí, claro. <laughs> Pues, digamos, sabiendo ya un poquito más de del contexto, de cómo te sientes y de la situación, digamos, en la que te encuentras actualmente. Creo que de O sea, creo que tienes como perfectamente pensado tus horarios, tus tus co tus dineros. Tus maneras, digamos, en lo que va a ir, esta esas ganancias. Pero siento, también, que es muy probable que va a llegar un punto donde quizás tu cuerpo, o tu mente, o tus sentimientos van a llegar a un punto de quiebre, ¿no? O sea, si nos guiamos por Digamos, en términos de la termodinámica. Pues, va a llegar un punto donde no vas a poder aprovechar al 100% ni ni la energía que tienes, ni el tiempo, que tienes con tu familia, ¿no? Entonces, siento que estás llegando como a este punto, donde quizás no estás considerando, eh, pues, cómo quiere pasar también tiempo, por ejemplo, tu tu pareja, ¿no? Que quiere ver una película. Quizás tu mamá, está buscando alguna otra actividad que pueda hacer contigo, mientras está, como en esta relación, de casa con ustedes. Entonces, creo que mi consejo sería ir por ese lado. Ver qué cómo puedes, como ayudar a la convivencia en tu familia. Aprovechar el tiempo que tienen juntos y, pues, esperar lo mejor posible de de tus procesos, ¿no?
Claro. Sí. Okey. Gracias. Lo tomaré mucho en cuenta, de verdad. Voy a tratar de relajarme. Y, gracias por el consejo.
A ti, por escuchar.